Ja, beziehungsweise ich müsst das klingt zwar in der Theorie gut, aber wenn ich jetzt grad so überleg also mein Nachmittagstief, das kommt tatsächlich erst später, ne? Also, ich sage mal so: Wenn ich anfangen kann, um ja, weil das ist das Ding, weißt du, ich hab so ab 10:00 Zeit zu arbeiten, da sind dann die Kinder ausm Haus, ähm, und dann will ich die 6 Stunden machen, dann ist quasi 16:00 ohne Pausen. Gut, wir haben jetzt grad gesagt 5 Stunden stattdessen, ne? Das würde ich das das nehme ich mir ganz fest vor, dass ich da wirklich diese eine Stunde wirklich sage: „Okay, das ist das ist es wert, dieses Geld dann bekommen und stattdessen für mich zu investieren.“ Ja, ich glaube, es würde sich besser anfühlen, wenn ich erst mal vielleicht 4 Stunden durcharbeite. Das kriege ich auch gut hin, so vom Fokus her, und dann esse ich was, dann mache ich 'ne kleine kurze Pause und dann lege ich mich vielleicht hin. Ja, ich mache das nur gra ich gehe das grad so in meinem Kopf durch, wie ich das so ganz konkret gestalten könnte, und dann würde ich ne, wenn ich dann vielleicht selbst von
Mhm. Okay. Mhm. Ja. Genau. Mhm. Mhm. Genau. <chuckles> Ja, gerne.
ja, wenn ich schon 4 Stunden gearbeitet habe, ist ja dann eigentlich mega, dann kann ich irgendwie so zwischen 3:00 und 4:00 ne, zwischen 2:00 und 3:00 mache ich so Mittagessen und 'n bisschen chill und dann zwischen 3:00 und 4:00 kann ich dann wirklich mir die Zeit nehmen nicht die ganze Stunde schlafen, aber einfach so 'n bisschen runterkommen. Und dann habe ich ja noch 'ne komplette Stunde, das ist eigentlich ja, vielleicht fehlt mir auch vielleicht fehlt mir so 'n bisschen die Struktur tatsächlich, ne? Und wenn ich das so mir ganz fest, ähm, vornehme, mir wie so 'n Stundenplan mach sozusagen, ja. Doch, ich glaube, das ist machbar. Es ist aber aber ich ich merke auch, es ist nicht machma machbar, wenn ich mir nicht diese diese Stunde Arbeit abzwacke. Ich glaube, das ist echt nötig, ja.
Genau. Mhm. Genau. Und du hast wieder Power. Ja, genau. Probier <chuckles> Ja. G Mhm, mhm. Und ganz früh geht es gar nicht, oder? Weil du sagtest, um 10 fängst du an?
Ne, weil die Kinder sind dann erst aus'm Haus, ne? Ich ich ich brauche dann Ruhe zuvor, genau. Also Kinder sind so ab 9:00, 09:15 aus'm Haus, dann mach ich noch kurz 'n bisschen Haushalt. Ja, ja genau. Ne, du, aber das war auf jeden Fall ich glaube, das äh, d das Wichtigste, was du mir jetzt hier noch mal rübergebracht hast, ist, ich muss 'ne Stunde zurücksetzen und für mich nutzen. Ganz lieben Dank dir.
Ah, okay. Okay, ja, das das stimmt, das verstehe ich. Mhm. Ja. Ja. Ja, probier das mal. U und ich drücke dir die dau